えっと、今日はちょっと、聞いていただきたいんですけれども
はい、何でしょうか？
どうすれば、例えばですね、まあ、えっと、私の、家族遠い家族、んうーんと、叔母叔母みたいな、人に、あの、建設的ではない批判を
はい。 ああ。
受けた場合、その
はい。
どういう風に、あの、自分の自尊心を 健全に しかも効果的に、守られのかなということを
はい。 はい。
あの、ご相談したいんです。
はい、是非聞かせてください。その、まあ、遠い親戚から言われるっていうことだったと思うんですけども、何か、こう、実際に言われてしまったことってあったんあったりしたんですか？
そうですね、えっと、過去に、まあ、私は、現在海外に住んでるんですけれども、あのそうなんです。それで、えっと、ま、海外でえと
そうなんですか？
あの、家族も今、子供が2人いまして、えっとそうなんです。それで、えっと、母が時々あの
あ、そうなんですね。はい。
遊びに来てるんですけども、あの、1度叔母が一緒に、あの、私の
はい。
うちに遊びに来て、あと、泊まりはしなかったんですけども、その
はい。
あの、うちの近所を観光したりして、あの、楽しんだんですね。
ああ。 はい、それで、こう、何かがあったって感じですか？
そうですね。それで、えっと、ちょっと、こう、違う場所に電車に乗って、私と叔母と母と3人で、ちょっと観光しに行った時にですね、なんか、その、昔の話になって、あの、叔母が、なんか叔母のむすの息子さん2人いるんですけども、あの、息子を、なんか、その、しつけをする時によく叩いたっていう話を
はい。 はい。 ええ。
してくれて、それでそれでなんか、その、ま、祖母の話も出てきて、祖母に預けた時も、そういう、ね、まあ、叩いたり、その、そういう風に昔は しつけをしたっていう話をして、その、ちょはい、していて、私、まあ、どうしてそういう話をするのかなって、まあ、聞きながら思ってたんですけれども、まあ
その話をはい。 ま、ちょっと、いはい。
そう、私にが、母とそういう会話を1回ね、したことがあったんですね。
いや。はい。 あ、そうなんですか？
はい、そいで、小さい時に、やっぱり、こう、何か、しちゃいけないことをしたら、こう、頬っぺたをつねられたりとか、あの、パチンと、まあ、叩くっていうのは、割と、あったんですね。それで
ええ。 まあ、時代と言うんですかね。
そうですね、時代ですね、はっきり言って。でも、私、おあの、まあ、ここ海外に来て、子供を、育て始めた時に、やっぱり、こう、難しいんですよ、3歳とか4歳ぐらいの男の子だと、結構ワンパクですし、あの、言ってもそうなんですよね。それで、まあ、えっと、ちゃんとシステムとして、あの、年に1回とか半年に1回とか、ま、小さければ年齢が2歳とか3歳であるほど、小児科の担当の先生が、話を聞いてくださるので、そん時に聞いたらうん、話したんですよね。その、いけないことをやっちゃいけない時に、こう、「ちょっと軽く叩いたりとか、お尻をペンペンってそういうあの、そういうのはしていいんですかね」って言ったら、まあ、そういう暴力は、あの、暴力で、あの、結果をするのああ、なんていうの、しつけをするのは、そのその、おこすあの、子供の成長に、その、暴力で、あの、何て言うの、解決すればいいんだっていうメッセージが入ってしまうから、そういうしつけは、やめた方がいいですって強くね、勧められたんですね。
はい。 難しいですよね。はい。 あ、そうなんですね。はい。 あ、はい。 はい、まあ。 あ、そうですね。ま、ちょっと今聞いていてその、ま、専門家にご相談するっていうのが、も、それができている時点ですごいなんこご自身はすごい適切な判断ができているな、というのは印象を受けましたね。
それではい。 ええ。 そうですね、ま、やっぱり、自分で感じたのはその難しいんですよ、そのどうやってその子供を、あの、言葉がわからない子供をしつね、やったらいいんだろうって、ま、それで自分が受けてる経験はそういう経験ですから、多分自分はそうしてしまうんですよね。でも
はい、そうですよね。 ああ。
うん、それで、え、これうん、うん、ね、いけないんじゃないかって、あの、うん、思ったので ただから的確に教えてくださったんですよね。で、その話を多分電話か何かで母私の母にしたらやっぱり、あは私の母はやっぱり古い人でしたからショックを
あ、はい、はい。 古い人ですか。<chuckles>
そうです古い人ですね。あの ちょっいや、昔はふそれは普通だからみたいに
ああ、ま、ちょっと、ま、なんていうか、ま、固執しがちというか、ま、なんかそういう感じなんですかね。
うん。 そうですね、昔のやり方で、まあ、そうですね、うん、昭和は割と学校もそういう傾向がありましたから
ああ、ま、と多分その学校の側からもそういう風に教えて、ちょっと、ま、それは正しいんだぞというも規範として、こう、深く刻まれちゃっているっていう、そういう可能性があるんですかね、うん。
そうですね。そいでその話を、ま、親子でしていて結構私と、あの、母の間で議論になったんですよこう海外う
ああ、結構結構ね、うん。ちなみにその海外っていうのは、その子供にこう暴力をしでしつけるっていうのはこう比較的、あの、なんていうか、ま、そのお国柄的に、こう、良くないとか
ま 良くないです。
ままあったりしますか？ま、ですよね。
そうです。もし、その多分スーパーとかであの、泣いていて、その、お母さんが怒鳴ったりとか、あ、例えばそういう叩いてしまったりとかを他の人が見たら、多分警察を呼ばれると思います。
ええ、そうなんですね。日本と違うというか。ま、でも、まあ、それがま、厳しいっていうのもそのあたりもお話されたんですか？
かなり厳 です。はい。 はい、しました。その警察が出てくるっていう話も。
へえ、警察が出てくるという話をして、それに対してこう、どういう反応をされたんですか？
ええ、今言われたほんとにそういう感じでしたね。それはすごい、あの私の母ですよ、の反応が。そういう驚きの反応で
あん。 あ。 はい。 あ、驚いてくださった、はい。
そうするとそう、それで、まあ、多分それでまあ、私がちょっと批判したんですよね。ま、小さい時はよく、お尻を叩かれたとか、つねられたとか、そういうことを言ったのもあって、母はちょっと気にして、その話を多分叔母にしたんですよ。
はい、そしたらどうなりましたか？
そしたらその、うちに旅行に来た時にそういうなんか「昔はそういうやり方しかありえなかった」みたいな感じでとくとくと自分の子育てのうん、子育てのやり方を説いてくださったっていうか、えうん、自分あなんか防衛的な、なんかもう自分を守るのに必死みたいな感じで
とくとくと。<chuckles> はう。 ああ、それはちょっと いや、ま、とくとくとされるとちょっと困っちゃいますよね。んここまっというかまいっちゃいますよね。
うんうんうん。 うん、ま、でもねやっぱり、ま、年も年ですし、あの、ま、それに私は自分で選んで海外に来たんですから、ま、ちょっと、こう、文化の違いに戸惑うのはとしょうがないなとは思うんですよ。
はい。 ちなみにその叔母にも、その警察が来るっていう話はされました？
えっとねその列車の時の話ではもう、叔母が自分自身のなんか、こう、ほんとに懺悔してるような感じでした。そのおばさん、おば
お、懺悔なんですか？
あの、懺悔に感じました。あの、息子2人いらっしゃるんですけれども、なんか
はい。
2人ともご結婚もなさらなくて
ああ。
出してなくて、なんかそのうん、なんかあんまり自分の思ってる希望通りに、生き方がいってらっしゃらないせいかうん。
あ、そういうはい。 ああ、結構気にされた感じなんですかね。
そのなんか小さい時にそういうやり方をしてしまあそういう風に直接は言いませんよ。私のせいでそう風になってしまったとは言われましたけども、そういう、その小さい頃の話をね、自分でとくとくとして、なんかこう、なんか懺悔っていうか、なんかこう
ああ、ま、はっきりとは言わないけども
うん、私に話すことで 変わろうとしてるいのかなという風にも取れましたね、私には。
ああそうですか。ま、変わろうとしてる風にと取ったという風に見れて、それに関してこう、ご自身はどう思いましたか？
まあ私はそん時は、ま、叔母はしょうがないと思うんですよ。でもそん時聞いていた母が結構ね、ほんとに何も言わず聞いてたんですよね。
はい、あ、母はこうなんていうかて感じですかね。
そで 私なんかうん、私の母が結構それを客観的に聞いて、ま、思うことがあったのかなと思ってうーん。
なるほど、はい。
まあ、それんその後はちょっとこう母の、私の子供たちに対する言動が変わったような気ま気がしましたかね。
あ、ということは結構なんていうか、ま、そういうエピソードがあったという、そんな感じなんですかね。
うーん、そうですね。
いや、本日はね、ちょっとお話を聞いてふくださいということで、ちょっとね、ま、ちょっといろんな話聞かせていただきましたけども、いやちょっと、ま、ほんとに、ま、ちょっとなんかまあ、すごい複雑な気持ちになるような話だったと思うんですけども、ちょっとま、最終的にはそのはい、ま、解決と言っていいんですかね。ちょっと、分からないですけども、ちょっとまあ、あ一応の着地点を経たということで、よろしいですかね？
うん。 ええ。 そうですはい。 そうですね。ま、やっぱりそういう時、一緒に共有ぬすする時間がなかなかないので、その時は3人で話したのは貴重でした。そして、あの、うん、ま、うん、いいこと、いい関係にこれからなれればと思います。と今日は聞いて
はい。 いや、本日はちょっとねはい、聞かせていただいてありがとうございました。
はい、こちらこそありがとうございました。
失礼いたします。